Eee, burada yok mesela o, yani buranın kültürü değil.
E peki, bu Dubai çikolatası hakkında ne düşünüyorsun? O da birazcık oradan çıktı.
Ya. <chuckles> Dubai çikolatası, bir kere denedim. Eee, açıkçası ben çok sevmedim onu. Belki yediğim çikolata, hani, ııı, belki, ııı, çok lezzetli ya da iyi bir marka olmayabilirdi, eee, ama bana çok değişik geldi. İçinde kadayıf da var o Dubai çikolatasının mesela. O, hani, kadayıfın o çıtır çıtır, o dişime yapışması şeyini sevemedim mesela. Hani, o bizim Antep fıstıklı bütün, eee, çikolata tarzı şeyini vermedi. O hazzı vermedi, diyeyim. <chuckles>
Hı hı. Hı hı. Iıı, doğrudur. Evet, doğru, doğru. Hıı. Anladım, peki kadayıfı seviyor musun? Normalde, hani, mesela, bir kay eee, kadayıfı, böyle üstünde kaymak falan olsa, hani, evet, bunu tercih eder misin? Veya künefe, veya künefe.
Tel kadayıf, hıı, yani, çok favorim değil. Çok çok favorim değil tel kadayıf, yani, burada, mesela, Türk tatlılarını buradaki insanlar çok seviyorlar. Eee, bana ağır geliyor o şerbetli tatlılar. Bazı, bazı şerbetli tatlılar, mesela, tel kadayıf ve künefe, bana ağır. O, peynirin, eee, içindeki peynirden kaynaklanıyor galiba. Tereyağı, emm, evet, onlar çok yoğun geliyor. Mesela ama tulumba tatlısını çok seviyorum, mesela.
Hı hı. Hı. E evet, biraz ağır olabilir bazı insanlara, aynen. Hı, yani, sen biraz daha böyle, eee, daha böyle tatlı, eee, olması seni aslında cezbediyor, sanırım. Çünkü, eee, tulumba tatlısı, aslında, eee, neredeyse, hani, eee, şekerli su, böyle kızartılmış, eee, bir şey, hani, hamur, eee, o yüzden ağır değil ama, eee, senin için şeker tadı belki biraz önemli. Peki, bu biraz daha Avrupai ta eee, tatlılara ne diyorsun? Mesela, eee, profiterol olabilir, cheesecake olabilir. Hani, bunlar hakkında ne ne düşünüyorsun?
O sevdiğim. Hıı. Evet. Ay, çok severim, evet. Ya, ben evde, işte, problem orada. Ben istediğim tatları burada bulamadığım için, doğru düzgün şekerleri burada, evde yapıyorum. Yani, problem orada. <chuckles> İşte, mesela, brownie yapıyorum, işte, profiterol yapıyorum, işte, puding yok mesela burada. Eee, kendim pudingimi kendim yapıyorum evde, eee
Evet. Hı. Evet, aslında güzel. Ama bu daha sağlıklı, eee, yapmaz mı sence, hani, evde yaptığın için?
Evet, ama bir ara çok fazla yapıyordum ve, eee, ben de, eşim de çok kilo aldık. Daha sonra bana kural koydu dedi ki: "Bunu ayda 1 kere yapacaksın." <chuckles> Bu kadar, başka yok diye kural koyduk. O da çok sevdi çünkü dayanamadı. Yani, eee, bu tarz durumlar tehlikeli olabiliyor. Ya, biz daha çok, ya ben daha çok, şu an cips, eee, yani, benim alışkanlığım Meksika'da öyle, söyleyebilirim.
Hı hı. Hıı. Anladım.